Fíjate que, em, ahorita hay una situación que, mm, que me está causando bastante incertidumbre, eh, ya sabes, ¿no?, como todo, como siempre pasa cuando hay algo nuevo en la vida una nueva experiencia, un nuevo viaje, una nueva relación, una nueva pareja, pues, siempre crea incertidumbre, ¿no?, por no saber qué va a pasar, por por la emoción, por muchas cosas, ¿no? Y, a veces siento que yo, esa incertidumbre la suelo tomar para mal, y la suelo convertir como que en estar sobrepensando cosas, ¿no? Entonces, me hace perder un poquito la calma en en situaciones nuevas. Te te pongo en contexto, em, voy a salir con una muchacha que conocí, llevamos 4 semanas platicando por por teléfono. Nos conocemos en persona, o sea, no el día que la conocí, pues, yo la vi en persona, ¿no?, y me presenté y le dije: "Hola, estás muy guapa. Me gustaría ver si quieres hablar conmigo, ¿no?", y demás. Me dijo que sí, me pasó su número y hemos estado platicando 4 semanas ininterrumpidas, totalmente. Entonces haz de cuenta que, eh, pues ahorita, mm, ya me aceptó la invitación a salir, pero de repente, por ejemplo, cuando hablamos, luego siento que tarda mucho en contestarme, ¿no?, y demás, y empiezo a pensar. O luego, por ejemplo, me dice, mm: "Ah, es que voy a salir con unos amigos, ¿no?", y demás. Entonces, mi cabeza empieza a sobregirarse, hijo, sobregirar y sobregirar. Respecto de: "Ay, no me contestará, a lo mejor ya le gustó otro, o a lo mejor ya está con otro, o a lo o a lo mejor ya conoció a otro, o alguien se le acercó". No sé, empieza como que a pensar, ¿no?, mi cabeza. Entonces, y empiezo a perder la calma un poco, y eso la verdad es que no me está gustando, ¿no?, porque al final de cuentas cuando tiene tiempo llega, me dice: "Hola, ¿cómo estás? Ay, estuve bien ocupada, discúlpame que no te pude contestar esto," y me manda fotos y me explica y demás, y yo sin preguntarle, pues. Pero pero me doy cuenta que que que durante el momento que me siento así, pues no no está chido, este, sentir es esas sensaciones. Por eso venía contigo a ver si me dabas un consejito sobre cómo no perder la calma con este tipo de cosas.
Por supuesto, claro, que estoy para para escucharte, apoyarte, y, pues, buscarte algunos algunos consejos, unos tips para para ver qué podemos hacer, ¿no? Todo se puede resolver. Y, antes que nada, gracias por por la confianza, por la apertura de hablar de este tema. Sé que, pues, es algo que, quizás, ahorita te está agobiando, y, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Em, personalmente, ¿tú qué parte de esa incertidumbre te inquieta más? ¿No tener el control, mm, o, a veces, también, quizás, el miedo a equivocarte en algo, no? En algo que, quizás, afecte, pues, esta relación, por así decirlo.
Por supuesto, fíjate que más allá de, mm, de tener el control, no es mi no es mi plan, honestamente, mi plan no es est no es perder el control, sino que, mm, como bien comentas, ¿no?, esta segunda parte, ¿no? El hecho de que de que no pueda yo decirle ahorita en esta etap no pueda como comentarle el el hecho de que a lo mejor me molesta que no me responda, ¿sabes? Porque va muy poquito tiempo, entonces, siento que si le digo, sería como que muy intenso de mi parte y no quiero hacerlo, ¿okey? En primer lugar, porque, pues, no me siento con el derecho. En segundo, me lo dijo claro desde un principio, me lo dijo: "No no respondo tan rápido". Entonces, como que también esa parte de que me lo comunicó en su momento, pues, también me hace sentir bien, ¿no? Me has me hace como, mm, entenderla, y y no no hacerlo. Pero sí, yo creo que no es no es tener el control, porque, definitivamente, no es algo que quiera, pero sí como que no poder expresarle lo que siento. No poder expresarle mi inquietud f que me en la inquietud que genera el hecho de que a lo mejor no me conteste tan rápido, o que no esté como que tan tan comunicativa durante el día.
Okey. Claro, totalmente, sí, lo entiendo. Entiendo, pues, esa posición, ¿no? ¿Qué escenarios imaginarías cuando ap mm, no sé, aparecen, mm, bueno, qué escenarios imaginarías cuando no tienes estas respuestas claras, no? Quizás esta esta respuesta inmediata.
Pues, es que empiezo a sobrepensar, ¿no?, o sea, por ejemplo, digo, ay, empiezo a decirme a mí mismo: "Ay, no creo que no tenga 5 minutos para para contestarme". O empiezo, por ejemplo, yo trato de ser, eh eh, muy como que muy, ¿cómo te explicaré? Muy detallista, ¿no?, y, a lo mejor, si no responde al detalle que le di, como que me siento mal, si no responde los mensajes a tiempo, como que me siento mal. Entonces, es como, ¿sabes?, o sea, este si ese tipo de situaciones es lo que me hace me hace sentirme como triste, no sé si no, como desesperado, ¿sabes?, como ansioso, como incertidumbre del por qué no estará contestando, pues, es eso, o sea, al final de cuentas, lo que pienso, pues, son cosas de como si: "Ya, a lo mejor, ya está con otro, a lo mejor, le gustó otro", o ya en el extremo, porque lo he llegado a pensar "a lo mejor esté en su casa con otra persona", o, ¿sabes? Ay, no, me me invaden horrible.
Okey, okey, claro, de verdad, lo entiendo, entiendo totalmente, pues, cómo te puedes llegar a sentir por esto, ¿no? Tú, personalmente, ¿qué necesitarías ahora para sentirte un poco más seguro? O sea, no completamente tranquilo, pero sí, quizás, un poco más de de confianza, quizás, un poquito más de esa calma que que la incertidumbre te hace perder.
Pues, que, a lo mejor, o sea, si hablamos de ella, pues, que, a lo mejor, estuviese un poquito más en contacto, ¿no? Que p pudiese ella estar un poco más en contacto, que, a lo mejor mm, pudiese, mm, contestarme a tiempo, más rápido, sin dejarme esperar tanto, eh, ella, pues, me ha mencionado, muchas veces, que está interesada en salir conmigo y demás, pero pues, que lo demuestre, ¿no?, un poquito más. Yo entiendo que está ocupada, pero que a lo mejor, lo pudiese demostrar un poquito, ¿no?, en el aspecto de contestar más rápido, de que, a lo mejor, este, también ella me diga a mí: "Hola, ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo?". Que no sea que no sea siempre yo el que el que el que busca una plática, más allá del: "Hola, buenos días", ¿no?, sino que una plática de: "Hola, ¿qué andas haciendo?". Me gustaría que ella también me dijera: "Hola, ¿cómo vas? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué est?", algo así, ¿sabes?
Sí, claro. Totalmente, totalmente. Bien, ¿qué cosas siente que? Eh, bueno, ¿qué tipos de cosas, sientes tú que sí están bajo tu control, en este momento? Aunque sean poquitas.
Am, pues mira, bajo mi control respecto de ella, pues nada, ¿no? Pero lo que sí tengo bajo control, es que, por ejemplo, am, tengo la capacidad, ¿no? O sea, de a pesar de que yo esté pensando estas cosas, un poquito malas, tengo la capacidad de poderme controlar. O sea, existe el autocontrol. Y esa parte en mi, creo que es muy valiosa, porque antes no lo tenía. Entonces, cuando de repente, empiezo a pensar eso, primero que nada, me permito sentirlo, ¿no?, me permito sentirlo. Mm, digo: "Okey, que me duela, la cosa es así, así y asá". No permito que venga, que entre, pero digo: "10 minutos voy a sufrir, y listo". Y de y ya. Digo yo: "Ya, me voy a poner a hacer mis cosas, me voy a poner a trabajar. Me voy a poner a hacer esto, me voy a poner a hacer lo otro". Y lo hago, ¿no?, lo hago simplemente. No es que no es que no le dé importancia, sino que Eh, trato de, eh, de enfocarme en otras cosas, de concentrarme en otras cosas, para que no me afecte. Entonces, es lo que hago, y listo, se me olvida. Y de repente hoy, llega un mensaje, y es ella, ¿no? Contándome todo lo que está haciendo, y qué ha hecho, y demás. Digo: "Ah, mira, ya me tranquilicé", ¿no? Entonces, este, generalmente, me estaba afectando bastante, porque esta incertidumbre, pues, como que me daba nervios, y me hacía fumar, estaba fumando. Yo no fumo, pero de repente, como que me sirve para la ansiedad, ¿no? Entonces, este, yo creo que es eso.
Claro, okey, okey. Totalmente lo entiendo, entiendo. Pues, mira, mm, creo que, mm, antes que nada, otra pregunta que me nació ahorita, ¿qué te dirías a ti mismo si te hablaras con un poquito más de de paciencia, quizás con más calma, al al al pasar estas situaciones, no?
Ah, ¿qué me diría? No entiendo muy bien la pregunta, brother.
Sí, o sea, ¿qué te dirías a ti mismo para tratar de calmarte ante estas situaciones?
Ah, bueno, pues, como te digo, ¿no? Este este autocontrol que ya tengo, ¿no?, del hecho de que: "A ver, mm, pues, todavía no es tu novia", ¿no? O sea: "Por ahí no empieces porque, pues, ni tu novia es todavía, no seas intenso, no no muestres el cobre", ¿no?, todavía. Y no es que lo vaya a hacer, sino que, o sea, yo sé, me conozco, soy celoso, soy intenso, me conozco perfectamente, pero sí voy como que: "No lo hagas, todavía", ¿no?, en algún momento y no es que lo vaya a hacer, pero tú sabes que, en algún momento de la relación, pues, se da esta parte en la que, pues, puedes tener ahí un poquito de, mm, de control, tanto él, como ella, como él, ¿no? Entonces, como que llegar a esta parte de la relación en la que, pues, no sé, ya haya como alguna discusión o algo en la que puedan llegar a acuerdos, vaya, ¿sabes?, que que haya que existan acuerdos. Pero por el momento, la verdad es que no me siento preparado aún para hacerlo, pero sí, o sea, te digo, los lo los los tranquilizo, todos esos pensamientos.
Claro. Okey, totalmente entendible. Pues, mira, sé que aceptar, a veces, esta incertidumbre, no significa que dejes de sentir miedo, sino que, mm, lejos de eso, aprendes a convivir con él, sin que te domine, ¿no?, más que nada, en esta situación. Creo que el tip, que te puedo dar, puede aplicar también a a en general, a varias situaciones, ¿no? Porque, también puede que hayan cosas que que que la incertidumbre, pues, nos afecta, ¿no? Em, quizás, puede ayudarte, dejar de exigir la calma absoluta a tu mente, ¿no? En este tipo de situaciones. Eh, a veces, basta con reducir la intensidad un poco. Algo que, creo yo que también podría ayudarte, que quizás te pueda funcionar, es intentar anclarte al presente, cuando la mente se adelanta demasiado, ¿no? La incertidumbre, el pers el pensar demasiado, ¿qué va a suceder, qué está haciendo?, no sé, muchas preguntas, con respecto a ese tema. Respirar lento, mm sí te es posible, para reducir un poco la incertidumbre, nombrar lo que ves a tu alrededor, o enfocarte, quizás, en una acción concreta, puede ay ayudar a bajar la activación del cuerpo, ¿no? Porque, pues, quieras o no, el cuerpo se acelera, entra la adrenalina, ¿no?, y por por la incertidumbre. Em
Claro.
creo que también podrías intentar reducir la necesidad de respuestas inmediatas, creo que ese es un buen un pequeño tip, que que puede funcionar, ya que, pues, no todo se resuelve al momento, ¿no? Y eso no es un fallo tuyo, o sea, no, pues, tú no no no tienes el poder de de de de de, pues, eso, ¿no?, de que se resuelva ese tema al al al al momento. Creo que permitirte no saber, por ahora, puede ser más calmante que que forzarte a, quizás, a decidir algo, ¿no? Creo que eso, podrían ser los tips que podrías utilizar en, pues, no solo en esta situación, en muchas situaciones que, pues, la vida nos va a presentar, ¿no?
Sin duda alguna, que van a ser de bastante ayuda, y me gustaría agradecerte, por habérmelos dado, el día de hoy, y también, por haberme escuchado. Me van a servir un montón, de eso estoy totalmente seguro y, pues, bueno, nada. Gracias nuevamente por todo.
Claro que sí, de verdad, cuídate mucho, suerte, creo en ti. Cuando quieras volver a platicar, pues, aquí estamos. Bye, bye.